Vậy là cái gu của bạn chắc là từ bé nó cũng thiên về hành động rồi khoa học viễn tưởng, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Vậy mà xui, lâu lâu vẫn dính bộ phim ma vô nha, ui, hổng phải là ma mà, gọi là, có cái yếu tố kinh dị ở trỏng á.
Ừm. Ơi, trời! <tsk> Ôi chà, cái này đối với con nít chắc cũng là cái gì đó ám ảnh lắm. Có lần nào bạn xem trúng mấy cái phim vậy xong bị mất ngủ hông?
Trời ơi! Có chứ bạn! Cái lần đó là là mình nhớ là mình xem lộn qua một cái bộ phim Ma Cây ở trên <laughs>
<laughs> Trời ơi, sao nghe thấy ghê quá vậy? Ma mà còn ma cây nữa thì thôi chứ!
ở trên cái <laughs> thì bởi vậy. Nó nó c nó lạ ở chỗ là ở trên cái cái đĩa thì in hình 1 anh chàng 6 múi lực lưỡng đang cầm một cái khẩu súng bên một tay, còn bên c
Ừm. <clicks tongue> Chắc lúc đó bạn nghĩ là chắc ngầu lắm nhỉ? <laughs>
Ừ! Một tay bên kia là đang, ừm, bị đứt rồi, đang c đang gắn một cái cưa máy vô tay bên kia, thì mình nghĩ đây là một phim hành động. <laughs>
Ừm, ừm, ừm. Ừm, bạn nghĩ là chắc hay lắm, đúng hông? Tối nay là sẽ có cái để coi nè, xong rồi nghe tiếng Anh này kia, nhưng nhưng rồi sao? Sự thật là thế nào? <laughs>
Đúng rồi! Nhưng mà rất tiếc bạn ạ, đó là bộ phim về bộ phim về ma, về những cái yếu tố kinh dị nhiều hơn. <laughs> Ma, tức
Ghê quá! Ừm. Thì sao? Nhưng mà lỡ tốn tiền thuê đĩa rồi, giờ sao giờ, coi luôn hả bạn?
Đúng rồi. Coi luôn bạn ơi! Thật ra á, cái lúc đó thì bây giờ mình coi lại thì đúng là mấy cái hình ảnh kinh dị đó nó cũng, gọi là, nó hài hài thôi, nó vui vui thôi. Nhưng mà hồi nhỏ á, chút xíu mà, coi thì thấy nó sợ lắm bạn! <laughs>
Ừm, ừm. Rồi, với cái đầu óc ngây thơ đó thì làm sao mà biết cái gì hài được, đúng hông? Chỉ chỉ chỉ chỉ biết là thấy ghê thì thấy ghê thôi. Vậy sau lần đó bạn có rút được cái kinh nghiệm gì ở với cái cái độ tuổi tuổi thơ đó mà với cái việc mà chọn đĩa dựa trên hình ảnh hông?
Đúng rồi.

Nhưng mà, à, lúc đó là mấy cái phụ đề hay là mấy cái phiên dịch như Google dịch đơn giản như thời đó đâu có phát triển đâu, làm cách nào để mà bạn có thể là, ờ, duy trì được cái việc mà hiểu và và và, gọi là, và hòa nhập vào cái mấy cái, ưm, ngôn ngữ trong phim đó bạn? Bạn làm cách nào?
Đúng rồi. Ừ. Nếu mà mình giải thích thì nó sẽ rất là khó hiểu, thì nhưng mà bạn có thể tưởng tượng, kiểu như là, h hai cái nguồn cái hai cái ng hai cái, ừm, hai cái ngang hoá khác nhau gặp nhau vậy á. Hồi xưa người ta cũng đâu có biết đâu, hay đ ta cũng đâu có biết tiếng của nhau đâu, nhưng mà người ta dần dần người ta tiếp xúc xong người ta nhìn vào cái những hành động, rồi nhìn vào cái cử chỉ, nhìn vào, ừm, những cái vật mà người ta người khác đang miêu tả đó. Cái ừ, xong cái từ từ, từ từ hiểu luôn. Thí dụ lúc đó cái chảo là cái gì? Đó. Chữ, a, những cái từ chửi thề á nó là tại sao người ta lại chửi như vậy nà mình cũng học được luôn. Trời! Trong trường lúc đó mấy đứa bạn mình hổng dám chửi thề bằng tiếng Việt luôn, vậy mà mình dám vô mình chửi thề bằng tiếng Anh, không ai hiểu hết.
Ừm, ừm. À, vậy hả? Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, xong rồi hiểu, đúng hông? Chà. Ừm. Ừm, ừm. Biết luôn <chuckles> Chà, hay quá, ưm. <chuckles> Ừm. Nhưng mà bạn là bắt đầu cái sở thích này từ năm 7-8 tuổi, rồi thực tế là khi mà bạn được học bài vở bằng tiếng Anh trên trường á là lúc nào? Có cách xa cái cái thời gian mà bạn đã tiếp xúc chưa?
Ôi! Lên tới chỗ mình là dưới quê á bạn, lên tới cấp 2 mình mới được tiếp xúc với tiếng Anh. Thành thử là tới cấp 2 mình mới được học mấy cái căn bản, còn cái bình thường là mình chỉ coi qua phim với nghe nhạc thôi.
Ừm, ừm. Ờ, cấp 2. Cũng cách, ơ, vài năm chứ bộ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Chà, vậy thì bạn nghĩ nha, là, à, bạn tiếp tiếp xúc sớm như vậy mà nó còn là sở thích nữa, nó có giúp ích gì cho cái công cuộc học hành của bạn từ năm cấp 2 hông? Bạn có nổi bật trong lớp hông?
Ôi! Giúp ích nhiều là khác á bạn. Mình là lúc nào cũng được cô giáo ưu tiên, gọi là, ưu ái hơn một xíu.
À, vậy hả? Trời ơi, học trò ruột nè!

A, cái thời gian cho sở thích này là mình mình xem nó hổng phải là sở thích nữa, mà mình xem nó như là một cái công cụ giúp mình hỗ trợ học, tại vì lên cấp 3 á, là mình cũng thi vào cái ngành mình lên cấp 3 mình chọn trường đại học, mình thi, ơ, cái ngành cái khối á, cũng liên quan đến tiếng Anh. Đó. Lên đại học mình học ngành cũng liên quan tới tiếng Anh, thành thử là mình luôn dành thời gian
Ừm! Hay quá. Ừm, ừm. À, vậy hả? Tức là cũng phải tiếp xúc, đúng hông? Ừm. Hông né được. <chuckles> Ừm. Vậy thì, ì, không biết nha, bạn nghĩ là từ cái sở thích hồi nhỏ này của bạn á, có phải nó đã vô tình nó ảnh hưởng đến cả cái công việc với cái nghề nghiệp sau này của bạn hông?
Nó chính xác là như vậy đó bạn và hồi nhỏ cái mục tiêu mà mục đích đầu tiên của mình, gọi là, chỉ muốn nói được tiếng Anh để h hiểu tiếng Anh, để mà xem phim với nghe nhạc thôi, nhưng mà lớn lên đúng rồi, thì cái ngành mình học là ngành liên quan đến tiếng Anh, a, xong rồi ra trường mình cũng làm nghề liên quan đến tiếng Anh luôn.
Trời ơi, hay quá! Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đơn giản thôi, ừm. Ừm! Quá trời luôn! Vậy là cái một cái sở thích là quá là thành công theo như cái góc nhìn mà bạn kể đó, vừa là sở thích, vừa là hứng thú mà sau này là còn cái nghề nghiệp của bạn nữa. Vậy thì, ừm, có bao giờ bạn cảm thấy là thực sự rất là biết ơn vì thứ nhất là cái người chú đó đã truyền cảm hứng và thứ hai là bản thân bạn cũng tiêu luôn cái sở thích nó quá là hợp lý đi chứ?
Đúng rồi. Chính xác luôn. À, đúng rồi bạn, mà thật ra là cái lần sau này mình rất là biết ơn chú, mình vẫn còn rất là ngưỡng mộ chú, mặc dù chú đã nghỉ hưu rồi, già rồi, về về tại nhà rồi. Thì lần lần đó mình cũng rất là tò mò, mình mới hỏi chú là "Cái đợt đó, cái đợt chú nhớ là hồi xưa lần đầu tiên chú về quê xong chú nói tiếng Anh hông?" Ừ. Thì chú cũng nhớ mại mại, ừ, m như chứ mình hỏi mình hỏi chút phải 15 phút sau chú mới nhớ, chú mới ra chú nói mình: "Đúng rồi nhớ." Mà cái mình hỏi là "Vậy lần đó chú nói gì á, con con thắc mắc tới giờ con vẫn chưa <laughs> có giải đáp được." <chuckles>
Ừm, ừm. À, biết chú có nhớ hông nữa? <chuckles> Ừm. Ừm! Còn nhớ mại mại. Ừm, ừm. À, vậy á hả? À, lúc đó vẫn chưa hiểu, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi. Thì là lần đó là chú nói là cái cách mà phi công người ta, gọi là, biên à, liên lạc với cái, a, đài không lưu á, phải là hoàn toàn tiếng Anh, mà tiếng Anh chuẩn mới được nha.
À! Tính ra cái đó cũng

Ê, cái này là mình thấy vừa bản năng mà vừa có yếu tố nha, là cái yếu tố là tại vì lúc đó là ở dưới quê mình hổng ai nói được tiếng Anh á, mà mình có ông chú, ờ, ông chú ấy là một cái phi làm phi công ở trên sân bay Tân Sơn Nhất á, thì khi mà ổng về ổng nói mấy câu tiếng Anh thôi, mấy đứa nhỏ nó mê, mà người lớn cũng mê. Ừ, đó, cái mình cũng muốn được như ổng, mình cũng muốn nói tiếng Anh mà người ta ngưỡng mộ mình, đó, mình bắt đầu mình thích tiếng Anh luôn.
Yeah, hay vậy ta! Cũng đúng ha. Ừm, ừm, ừm. À, thần tượng, đúng hông? <chuckles> Ồ, ra là vậy. Tính ra là cũng có một cái người thân trong gia đình là truyền cái cảm hứng này cho bạn về cái môn ngôn ngữ này. Vậy thì cho mình hỏi là hồi bé đó là bạn có thường dành nhiều thời gian cho cái sở thích là xem phim, nghe nhạc tiếng Anh này hông? Hay là, kiểu, lâu lâu thôi sau khi mà, ờ, làm xong bài tập rồi ăn xong cơm tối?
Trởi! Ừm. Như mình nói á là hồi nhỏ á là mình phải đi thuê đĩa mà thuê đĩa thì tốn tiền. Một cái đĩa vậy là trị đúng rồi, một cái đĩa vậy trị giá 2.000 đồng 1 lần thuê lận. Đúng luôn, hai ngàn đó mình ăn cả tuần mà, mình ăn ăn vặt đó nha, đó là cả tuần luôn á. Là mình phải để dành từng bữa, từng bữa, từng bữa để ra thuê được cái đĩa về, nên 1 tuần mình mới coi được 1 bộ phim thôi. Trời ơi, tới cuối tuần mình thèm coi phim đó luôn á.
Ừm, ừm. Đúng rồi, phải ráng, a, coi cho đã, đúng hông? <chuckles> hai ngàn to lắm á, hồi mà có chảo là hai ngàn ừm. Trời ơi, tính ra Đĩa đó đó. Ừm. <chuckles> A, thì ra là vậy. Ừm, <tsk> ừm, tức là cho mình hỏi là khi mà thuê cái đĩa mà chỉ có 1 bộ thôi, mà lỡ bạn coi cái bạn coi hết cái cái bạn cũng phái ráng bạn gặm nhấm vậy nguyên tuần hả? Tại vì nó mắc tiền mà.
Đúng rồi, thiệt sự luôn là như vậy á. Mà hên, nhiều khi có một cái đĩa là nó sẽ có 2-3 bộ phim, đĩa DVD á thường thường sẽ nhiều hơn, á, còn đĩa CD thường thường chỉ có 1 bộ phim à. Mà mình đâu có biết lựa thế nào là đĩa CD, đĩa nào là DVD đâu, lúc đó còn nhỏ xíu à đâu có biết được.
À, trời ơi, cái đó may mắn à nha! Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. <chuckles> Thôi người ta đưa cái gì lấy cái đó đi, có đỡ hơn không. Ừm, đúng rồi.
À, hên xui đúng nghĩa luôn á, mình nhìn vào cái cái hình ảnh người ta in ở trên cái đĩa phim á, mình thấy nó h hợp lý, nó thấy nó hay là mình đem về thôi chứ mình cũng chả biết làm cái đó là có bao nhiêu bộ phim ở trỏng vậy á.
Ừm. <chuckles> Nói chung là cũng khá là tâm linh ha. Nhưng mà hồi mà còn bé vậy đó, đâu có biết là cái phim nó sẽ nói cái gì, hồi xưa làm gì có mấy cái trailer hay teaser đâu, thì bạn chọn phim dựa trên cái gì?
Ừ. Đúng rồi. Mình, á, mình dựa hoàn toàn vào cái hình ảnh trên người ta in trên cái đĩa á, thí dụ là có những cái cái cái những cái vụ nổ, ưm, in ở trển, hoặc là cảnh súng ống này kia, hoặc là nhân vật chính ngầu hoặc là nữ chính nhìn xinh đẹp là mình sẽ chọn.
Trời ơi, can đảm quá! Ừm, ừm. Ừm. Cha, cha, cha.